Mmh mh, heu, ah là là là là, elle est trop dure ta question, heu, f j'aime les j'aime les 2, j'aime les 2, heu, j'aime l'hôtel-club parce que, heu, bah voilà, tu es à la piscine, tu profites en fait du du soleil et cetera. C'est moins, heu ah c'est dur parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants aussi, donc, heu, <chuckles> mon vite est v mon choix est vite fait. <laughs>
Ah ouais, désolé. Et oui. Oui, non, mais à l'époque. Alors si si ça peut si ça peut t'aider, voilà, à l'époque, justement, tu pré tu avais tu avais, heu
Ah mmh, mais plus jeune Heu heu, non, je préférais bouger.
Ah oui.
Je préférais bouger, ouais. Ouais, ouais, aller, heu, voir du pays.
Oui, parce que finalement, aujourd'hui, dans ton choix, il il est évident que le fait d'avoir des enfants, ça va avoir une influence sur ton choix, ça, c'est sûr.
Oh mon Dieu, oui et encore que je te dis oui comme ça à la blague, mais, heu, j'aime bien bouger aussi avec mes enfants quoi, c'est pas ça me dérange pas, ça me dérange pas, ils
Et quand tu repenses, heu et q oui, je t'en prie, ça te dérange pas
Non non, j'allais dire, je les traîne partout en fait. <chuckles>
Oui, bah et tant mieux, tant mieux si tu y arrives. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile mais tant mieux si tu y arrives et mmh, et heu, quand tu repenses donc à ces vacances en famille, est-ce qu'il y a 1 séjour qui ressort?
Non. Mmh mh. Un séjour qui ressort, hem, heu?
Enco Encore pas facile de choisir, mais tu as le droit de prendre ton temps pour réfléchir. Mais, heu ouais est-ce qu'il y a un séjour, heu, voilà, si qui qui t'a le plus marqué que qu'un autre, ou que les autres plutôt?
Ouais. Heu, ben, il y en a plusieurs à leur façon, tu vois? Ben, c'est sûr que la Floride, ça m'avait beaucoup marqué parce cet je trouvais ça hyper cool, heu, de faire tu vois, le tour de la Floride. Puis mes parents, en plus enfin, ils avaient loué une voiture, mais c'était, heu enfin, ça faisait très cliché américain, tu vois? Puis moi, j'avais, heu, 13-14 ans, donc, heu, je trouvais ça trop cool d'avoir une grande voiture, une espèce de gros 4x4, heu, très cliché, très, très cliché, heu heu et puis en Floride
<chuckles> Ouais les tropiques, heu, ouais, ouais mais mais certains clichés ne sont n'en sont pas finalement, hein. C'est tout simplement une réalité quoi. <chuckles>
Oui, c <laughs> c'est vrai, c'est vrai, tu as pas tort. Mais en Floride, en fait, on avait fait, hem, plein de parcs d'attractions. On était allé à Orlando et tout, donc c'était, heu, ben, c'était trop cool. On avait pas fait Disney, on avait fait, heu, Universal. C'était l'un ou l'autre. On avait choisi Universal. Ça écoute mais c'était c'était trop bien c'est
Bien sûr. Disneyland, heu, ouais ouais, ouais. D'accord oui, bah oui surtout qu'un le hor hormis le fait que c'est plus grand parce que de toute façon aux États-Unis tout est plus grand. Heu, le un un Disneyland, heu, en Floride est finalement quelque part le même que celui que tu peux avoir en France. Donc, heu, au moins faire, heu, un un faire u un un truc que tu peux pas faire ouais, voilà exactement. Donc donc tu dirais la Floride. Il y en a un autre qui ressort aussi de de de séjours?
Certes. Ouais. Un truc différent. <chuckles> Ouais.

<whoops> Comment elle se passait? Bon, alors déjà, nous, on était, heu, <laughs> quand j'étais petite, mes parents étaient plus team, heu, plage, vs team, heu, heu je te dirais, heu, camping, heu, ski ou truc comme ça. Donc, déjà, heu, voilà.
<laughs> Ah bah, p ah, heu t plage versus montagne, d'accord. Après, heu, le camping, ça peut aussi, heu, se faire, heu, en bord de mer. Mais, heu, d'accord, donc eux, ils étaient plus mer que montagne ou campagne, quoi.
Ouais. Ouais, mais, non. Exactement. Heu, après, heu, franchement, j'ai la chance, c'est vraiment une grande chance, hein, heu, d'avoir énormément voyagé avec mes parents, quand j'étais plus jeune.
Ah ouais. Ah ça, c'est cool.
C'est hyper chouette. J'en suis, heu, vraiment reconnaissante. J'ai ils m’ont filé la piqûre du voyage. En fait, c'est mon père qui adore voyager, heu, plus que ma mère. Ma mère a toujours suivi, hein, mais, heu, bon, voilà, clairement m
Ouais, elle ne s'en est jamais plaint non plus, tu v <laughs>
C'est ça, exactement. Hem, donc en fait ouais.
Donc, tes vacances en famille, c'était vraiment à l'étranger, c'est à dire, c'était pas simplement le bord de mer, heu, ça pourrait être l'Atlantique en France ou la Méditerranée. Non, c'est quand quand tu dis, heu: «La mer», c'est la mer à l'étranger. Donc, tout de suite, heu, des destinations qui doivent faire rêver.
Toujours. Ouais. Eh, bah, écoute, heu, oui, parce qu'entre nous, heu, je connais à peine, heu, la carte de France. Heu, je sais placer 2-3 villes, mais c'est tout. Enfin, ça s'arrête là. Je sais où est Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, mais c'est tout, quoi. <chuckles> Et la Bretagne. <laughs> Ouais, ouais, on n'a jamais voyagé en France, jamais. Pourtant, c'est magnifique.
Mais non? Ah c'est à ce point là? Vrai <laughs> Ah vraiment? Ah ouais, d'accord. Incroyable! Quelle chance! Et donc Et et et quelque et et et évidemment, il va il va, bah, c'est ça, mais il va falloir en citer quand même quelques unes, des destinations, parce que là ça fait rêver.
Et donc, heu, ça partait loin <laughs> Ouais. Écoute, heu, au mois de février, pendant que tout le monde, tous les copains allaient au ski, heu, on allait très souvent de l'autre côté de l'océan, donc on partait souvent en République Dominicaine.